И еще вот Аврил Лавин, конечно, образ с ее галстуком, а, с этой вот майкой тоже какой-то, черные глаза, такие вот эти волосы прямые. Ну, классно, мне кажется, она выглядела, мне до сих пор так нравится. Знаешь, кстати, у меня осталась 1 мечта такая, э, с подростковых лет неосуществлённая. Я всё время хотела себе вот, э, башмаки такие, эти ботинки типа "Мартинсы" были тогда, но сейчас они тоже есть, и, э, "Гриндерсы", "Мартинсы" были.
Ой, да! М. Ой, да. Мгм. Чёрные такие.
Такие, как, типа, в м, если "Мартинсы", то они с такой жёлтой прострочкой по подошве идут, и такая немножко прозрачная подошва, как вот таких военных, что ли, башмаков на шнуровке.
А, ну да, ну да. Мгм.
А, вот, тогда у меня их не было.
Да, это было модно раньше.
Да, щас они тоже продаются. И я вот думаю: ну, блин, мне уже, знаешь, э, за 40 лет. Думаю, купить себе эти ботинки уже, в конце концов, может быть, и ладно, <laughs> надо мечту осуществить.
М. Купи купи что! А ты знаешь, что с этой обувью, кстати, интересная ид история есть, что они изначально у них такое хорошее качество было, что эта компания почти обанкротилась, потому что люди покупали их ботинки, и они им служили там по <chuckles> 10 лет.
Выходим. Мгм. Да-да-да. Мгм. В них меня и похоронят, ты на это намекаешь? Надо брать, сэкономлю.
Да. <laughs> Конечно, купи, что! Когд
Ой, не могу!
Купи их, давай, с этой жёлтой строчкой. Будешь крутая самая. <laughs>
Я вот думаю, все они мечты Ой, слушай, я а мне, на самом деле, они я ви же вижу их на людях, мне до сих пор нравится. Мне кажется, ну, круто. Иногда, правда, кто постарше, и вот ты види э, видишь, думаешь: "Ну, наверное, у них была такая же молодость, примерно как у меня, поэтому они эти башмаки купили".
<laughs> Ты знаешь, тебе лучше стать, лучше оторваться в 40 лет, чем там в 80 лет <chuckles> будешь идти в таких башмаках. Хотя тогда все скажут: "Какая крутая бабушка".
Опять кто-то не доносил. Послушай, да. Да вообще, да. Я вот вижу пары в автобусах, какие-то яркие образы. Думаю: "Ну, вот это класс, конечно". Думаю: "Мне б такой смелости набраться, чтобы в зрелом возрасте вот так вот отрываться". Ну вот, жду, пока смелость меня вот посетит, и я позволю себе все эксперименты, которые, может быть, до этого не позволяла.
М. <chuckles> М. Все недо э, все мечты с подросткового возраста, которые не получилось осуществить тогда, <laughs> в студию.
Вообще вообще татуировку набью, <laughs> и и ещё какой-нибудь тоннель в ухо вставлю. <chuckles>
<laughs> Па Да, и эт бабочку на, ну, внизу спины. И да, <laughs> мечта.
На пояснице. Обязательно. Ну, шутки шутками, ну, думаю, что-то можно было всё-таки ещё воплотить. <chuckles>
Ой, ну, я очень для тебя надеюсь. Давай, иди, рви мир, не стесняйся. <chuckles> Было очень приятно тебя послушать. И, надеюсь, сможем поболтать ещё.
<chuckles>